بُص، هو الواحد بيقعُد فاهمني، يعني آآ، تتفرّج على أي حاجة آآ، تسمع زي ما باقول لك فاهم، ممكن تسمع قرآن، ممكن تسمع آآ، موسيقى هادية، ممكن تسمع يعني آآ، تعمل أي حاجة ولكن في الآخِر أنت بس بتفضّي دماغك من ال من من الدوشة والكركبة اللي حواليها، عارف اللي زي ال الهدوء الذي يسبق العاصفة، أنت عارف إنّك أنت هتصحى الصبح هتلاقي بقى ال المدارس بقى فاهمني؟ ب آه، آه، آه، بالض بالضبط آه، هو أول ما باسمع صوت الكلاكسات الصبح كتر في الشارع باقفل البلكونة وباستخبى جوّه خلاص كده هو اليوم كده اليوم بدأ بقى فاهم، يعني اللي هو فده بالنسبة لي آه، فدي بالنسبة لي لحظة اللي أنا بابقى عارف إن أنا يعني إيه، آآ عارف هاقول هاشبّاها لك بحاجة حلوة أوي، شُفت المنبّه لمّا بتيجي تصحى آآ، مثلًا وأنت المفروض ميعادك الساعة 08:00 فتلاقي نَفْسك صحيت الساعة 06:00 مثلًا ولسه قدّامك ساعتين تنامهم، عارف فرحتك بالموضوع أنا بنَفْس فرحيتي كده فاهمني، ف آه، ف بس يعني، فده آه، آه، ب بس فعلى طول يعني كلاكسات الشارع دي شكرًا باي، باي يعني خلاص كده، آه.
إمم. إمم. آه، صح. فاهم. <chuckles> مخرمة الحياة بقى والطريق وبقى والدنيا والزحمة وال واله بالضبط، كده، <chuckles> بالضبط، يالّا بينا. <laughs> آه. آه. طيب. بالضبط. <chuckles> لأ، بس هي حلو الصراحة. <laughs> آه. شكرًا. قفلتوني، أنا بقى يالّا أروح أشوف حياتي بقى وشُغلي والح <chuckles> و والجَو الجميل دَوّة بقى إيه، بعدين بقى بالليل لمّا تناموا.
بالضبط، يعني بالضبط، آه، يعني م أنت عارف أنت الدنيا لمّا بتبتدي تزحِم شوية تحس إن الراديو بدأ يشوّش سِنّة كده وت خلاص أنت بتبقى عارف إن هو آه، يعني <laughs> اللي هو ما هو في حاجة غلط.
<laughs> تعبيرك ضحّكني صح، أيوه بالضبط كده، بالضبط كده.
آه، يعني ف آه، بالضبط، بس كده و آه، العفو، العفو عل
شكرًا ليك. طَب ح أنا أنا أنا الصراحة حسّيتك كده يعني إيه، أنت يعني <tsk> أقرب للمُخرِج السينمائي، أنت فعلًا يعني دخّلتني في المود آآ، بشكل مش طبيعي وحقيقي فعلًا، أنا انبسطت معاك جدًا والكلام فعلًا معاك ما بيخلصش وأتمنى أتكلّم معاك مرّات تانية كتيرة، شكرًا ليك ولوقتك.
العفو، على إيه؟